Ah, beh, clairement et puis le problème c'est que même en tant que particulier vous pouvez pas vous débarrasser de l'amiante comme ça. C'est-à-dire que même si vous allez dans des déchèteries ils peuvent pas vous l'accepter. Il faut appeler une sécu une société qui sera qui est habilitée par un par la mairie pour, heu, justement déplacer cette amiante. Parce que c'est réglementé maintenant.
Ben non. Mmh. Ah oui d'accord.
Ah ouais, ben en fait vous voyez c'est des plaques qui qu sont, un p un peu un peu lourdes certes mais c'est très friable et du coup c'est c'est des microparticules qui peu que vous pouvez vraiment aisément respirer, c'est un peu comme la laine de verre en fait.
Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Je crois que ça vient ça venait de la peinture qu'on utilisait dans le passé, qui était très nocive. Parce que maintenant, heu, il y a plus de, heu, c'est de la peinture plutôt de la peinture à l'eau qu'on utilise donc, heu heu, il y a moins de problèmes maintenant avec l'amiante, parce qu'on n'a plus le droit de peindre avec, heu, cette peinture à l'huile là qui provoquait qui, heu, l'é l'é l'amiante, ouais, où où dans dans dans laquelle il y avait de l'amiante ouais. C'est et puis, heu, on voit à l'odeur parce que, heu, c'est vrai que, on se rend compte à quel point c'était nocif parce que la la peinture à l'eau, ça, heu, bon ça sèche vite puis ça sent pas au bout de 2 jours on on n'a plus d'odeur, mais la peinture à l'amiante, ouh, c'était fort ça, hein, ah c'était très fort.
Oui, il y avait aussi de l'amiante dans la peinture, ouais bien sûr. Oui, oui. Ah oui. Ah oui c'était Ouais bien sûr. Ah ouais c'était fort, mais ça tenait, mais en même temps, heu, bon il y avait des énormes avantages quoi.
Ah ben, ça tenait mais, heu, ouais, mais alors, heu, respirer ça, heu, pendant quelques jours c'est, très nocif pour la santé, hein.
Ah ouais et en plus c'était fourbe parce que, heu, justement, heu, à une époque on s'est dit c'était très bien l'amiante, parce que, heu, il y avait pas d'effets secondaires. Sauf que maintenant on commence à avoir des effets de je vous dis des bah des pathologies, heu, ce que cancéreuses qui se développaient sur des s quarantaines-trentaines-cinquantaines d'années quoi, donc c'est encore pire.
Ouais, qui n'exis qui qui n'existait pas, heu, avant ouais. Mmh mh, mmh.
Ah bien sûr et c'est ça qui est fourbe. C'est c'est il y plein de trucs comme ça justement qui qui sont démon heu, désormais démontrés maintenant. Par exemple même la cigarette électronique qui a été démontrée comme, heu, comme, heu, effectivement mieux, meilleure que la cigarette électronique mais, heu, c'est le mieux c'est quand même de p rien fumer du tout. Heu, il y a des effets potentiellement à long terme qui vont arriver quoi. On on les connaît pas encore mais ça arrivera.
Ouais. Ouais, oui ça c'est sûr. <chuckles> Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ben, pour l'ordinateur, heu, c'est pareil là on est tout le temps, heu, devant l'ordinateur et beh, heu, il y a des formes de cancers qui vont se développer, cancer du cerveau ou des choses comme ça, mmh mh.
Mais de toute façon, heu, i il y a déjà des comment on appelle ça? Hem, il y a vous voyez c'est des prédictions, en fait c'est des c'est des c'est des gens qui modélisent des gens, qui viendront du futur. Heu, du coup par exemple une personne qui est que tout le temps sur les ordinateurs donc vous voyez sa colonne qui est complètement, heu, déréglée, heu heu, extrêmement pâle, extrêmement maigre, heu, le cou complètement arqué, voyez c'est ah ouais c'est terrible comme heu
Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est c'est ouais, c c'est c'est, heu, c'est terrible ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut se se presser. Ben, merci beaucoup, heu, pour, heu, cette discussion, hein, heu, à bientôt, au revoir.
comme chose. Ben merci à vous! Avec grand plaisir, à bientôt.

Oui, bah oui, oui, c'est sûr, ouais, malheureusement vous voyez, c'est, hem, comment ça s'appelle, c'est, hem, on a l'impression, vous voyez, heu, qu'on est, heu, vite, heu, dans une espèce de moralisation, heu, de nos actes, dans le sens où, heu heu, on consomme trop, heu, on dé gaspille trop d'eau. Alors, en vrai, en somme, heu, c'est pas parce que vous laissez votre robinet, heu, ouvert pendant, heu heu, 2 secondes quand vous vous brossez les dents ou, heu, votre douche, vous laissez quelques secondes pour avoir de l'eau chaude que vous allez, heu, engendrer le monde dans lequel, heu, on vit actuellement, hein. C'est c'est vraiment, heu, plus une question, hem, de mentalité qui puisse évoluer, bien évidemment, mais je veux dire que c'est pas nos gestes qui vont faire que la la terre, elle va changer, c'est vraiment une une question de
Mmh mh. Mmh mh, ouais exactement. Ouais. Ouais. Ouais. Ah non, ben de toute façon c'est pas, heu, c'est pas une seule chose qui va faire, c'est plutôt, heu heu, un combiné de plusieurs choses. C'est-à-dire que if c'est ça vient de nous, ça vient du gouvernement, ça vient des organisations
Bien sûr. Bah, ça vient des multinationales, hein, il y a pas d'autres mots, ça vient de la même ch la, heu, l'industrialisation, la mondialisation, bien sûr.
des multinationales qui f, ouais, ouais, ça vient de de tout le recyclage, c'est de c'est c'est un tout qui va faire, heu, ça vient de ce qu'on fabrique, heu, aujourd'hui comme, heu, la la la valeur énergétique par exemple des appareils, heu, électroménagers, eh ben, elle s'est améliorée ces dernières années, ils consomment beaucoup moins d'électricité que dans le passé.
Oui. Oui. C'est vrai.
Hein, heu, nous qui utilisons beaucoup, heu, de climatisation, heu, la climatisation aux États-Unis, et ben, les cli les les climatiseurs, ils, heu, ils utilisent, heu, ils consomment, heu, moins d'énergie que que dans le passé. Ça ce et ça c'est depuis ouais, ouais. Et et on a commencé à faire ça il y a plus de de plus 20 ans, donc, heu, il y a beaucoup d'efforts qui qui est fait, heu, pour, heu, pallier le problème de, heu heu, qu'on a avec, heu, l'environnement, ouais.
Ah oui, oui, et heureusement, sinon, heu, oh là là. Ah oui, oui bah, il y a eu il y a eu plein de choses, hein. Vous voyez avec les normes aussi par rapport aux habitations, heu, de de refaire, heu, toutes les les tuyauteries, par exemple, puisqu'avant c'était du plomb, donc essayer de le refaire au zinc, heu, pour, heu, tout ce qui est, heu, amiante aussi, qui est extrêmement polluant et qui est cancérigène, heu
Ouais. Ah oui, l'é l'amiante. Ah oui, l'amiante, les les bat les bat les bâtiments sont testés ici, hein, heu, contre l'é l'amiante, ouais, ouais. Ils sont testés et puis s'il y a de l'amiante, et bah ils doivent remédier au au problème, sinon ils sont, heu, pénalisés.
à très très long terme. L'amiante? Oui. Ah oui, oui, bah vous êtes obligés, hein, c'est la réglementation.